Olha, eu cheguei agosto do ano passado, né, então, a época de agosto é um é assim, é bem curiosa porque já tá no finzinho ali de do verão...
Uhum. Uhum.
eh, porém, eh, você ainda tem ali o sol até 22h, 21h, né. E, conforme vai passando as estações, você vai tendo menos tempo de sol, né. Então, por exemplo, quando chega ali dezembro, janeiro, o sol tá se pondo 15h, né. <laughs> Então
Uhum. <laughs>
é super diferente, assim, é bem mais curto. Então
Fica mais curto. E assim, e o pôr do sol o pôr do sol ali do verão e o pôr do sol do invernos, têm diferença assim ou as cores são mesma?
Tem. Não, tem diferença. O que é maravilhoso é que assim, eu lembro que
E ai, como é?
quando foi junho e julho desse ano, eu lembro que eu estava andando assim na rua
Uhum.
e aí, você vê o reflexo assim do pôr do sol praticamente, e aí eu lembro eu tenho até uma foto disso que, o céu todo inteiro, estava rosa, né, então a paleta estava mais assim, laranja e subindo para o rosa, sabe. E, aí é muito bonito muito bonito. <chuckles> Com certeza.
Uhum. Ah! Meu Deus. Nossa, eu daria tudo para ver isso. Deve ser incrível mesmo, né? E você estava sozinho assim quando viu esse esse pôr do sol, quando ou estava acompanhado de alguém, como era?. <laughs>
Não, eu estava eu estava com a minha esposa quando a gente viu, gente estava na rua, aí foi super legal foi super legal. E lá tem uns pontos altos assim da cidade né, que você consegue ver esse pôr do sol, assim, legal sabe, então foi super legal, muito bacana.
Ai que romântico!. <laughs> A cena perfeita. Uhum. Olha, nunca imaginei que a essa essa até um pôr do sol desse assim, sabe. E e teve outros lugares na Europa que você já teve a oportunidade de ir e participar e ver esses momentos de pôr do sol?